Oi. Então, eu tô aqui hoje pra desabafar um pouquinho com você. Eh, pedir uns conselhos, porque ultimamente eu tenho me sentido muito culpada, e algumas vezes muito ansiosa quando eu tenho tempo livre, sabe.
Aham. Ok. Ah, ok, no que eu puder ajudar, assim, mas eu ia precisar saber mais detalhes.
Claro, claro. Então, eh, eu tenho aí um dia super, eh, atribulado, né. Eu pra você ter uma ideia, meu dia começa às cinco, eh, da manhã, meu filho pega o bus pra ir para a escola às 6h00, né, nós moramos nos Estados Unidos, e então eu levanto, faço o café dele, faço o lanche dele. Depois eu durmo mais um pouquinho, eu levanto às 7h00, né, das 6h00 às 7h00 eu não consigo mais dormir, mas eu fico lá enrolando, né. E que que acontece, a partir das 7h00, né, tomo café da manhã com meu marido e tal. Aí vem a loucura a loucura toda, né. Eu tenho 2 trabalhos.
Aham. Ok. Ok. Hã.
Eh, eu começo às 9:00 num trabalho, eh, semipresencial, né, híbrido que diz, né? Acho que é híbrido.
É, correto.
É, eu fa eu, praticamente, trabalho, eh, 3 dias no escritório e 2 em casa e então vou lá até à 13:00 e tal, dou aquela pausa para fazer o almoço, né. Como alguma coisinha rápida, deixo um lanchinho para o meu filho, que chega às 15:00 e engato no online, né.
Ok. Ah, ok, então
E à noite ainda tenho <chuckles> o mestrado
Ah, ok.
que é híbrido também, mas depois do jantar eu engato, aí, para ler meus artigos e escrever meus papers e tal. E aí pode falar.
Aham. É, você não tá é, espera aí, tem mais ainda? <chuckles>
Não, não, não tenho. <laughs>
Não, eu ia comentar que, realmente, você tem um dia puxado, realmente, não tem nem
Eu tenho um dia puxado, tenho um dia puxado e no final de semana eu estou esgotada, né. Hã
E ainda tem que limpar a casa, né. Porque nos Estados Unidos não é so
Exato, não exa tem essa também, esqueci.
só milionário tem empregada nos Estados Unidos, então. <chuckles>
Não, isso isso, eu esqueci desse detalhe eu ah, mas, assim, como a nossa casa é é mais organizada, é é é só mai mais uma questão, assim, né, de manutenção dos banheiros, enfim, isso não é um problema aqui, mas o que que acontece?
Hã. Sim. Ok. Ah. Aham, o que acontece?
Eh, então o final de semana eu tenho lá um tempinho pra almoçar com um almoçar fora com os meninos, né? Com meu marido e com meu filho.
É, descontrair um pouco, né.
É. Só que eu fico pensando, eh, no que eu tenho pra fazer no dia seguinte e se eu e se eu adiantar alguma coisa no final de semana, vai me vai melhorar a minha semana, eu fico nessa neura, então, às vezes, eu até recuso o convite, porque eu acho que eu tenho que ir pra casa, já adiantar meus papers, já fazer a as tarefas que eu posso fazer, eh, que eu tenho pra fazer durante a semana, no final de semana, e eles ficam bravos comigo, sabe?
Aham. Claro. Não é, é a Não, e é e é é compreensível, né, eles querem a companhia a mãe, então é essa essa é a culpa é é mais culpa, ou mais ansiedade, ou os 2?
Olha, é os 2, é culpa, porque eu quero, eh, passear, aí, eu vou passear algumas vezes e no passeio eu fico culpada.
Os 2, não é? Bom passar o tempo com a tua família, né. Sim. Correto.
E a ansiedade vem, por exemplo, quando, por exemplo, meu marido programa alguma coisa: "Ah, a gente vai, hã, tomar um sorvete", eu fico pensando: "Bom, a gente vai tomar o sorvete às 14:00, daí eu volto às 16:00 e, daí, eh, das 16:00 às 17:00, eu faço isso, e das 17:00 às 18:00 eu faço aquilo", na minha cabeça, sabe. Então eu acabo não aproveitando nada.
Sim. Ok. Olha, eu entendo. É, você dá, porque você é uma pessoa ativa, eh, tanto fisicamente quanto mentalmente, né. Eh, mas ah, voltando ao assunto da culpabilidade, eh, ela é mais intensa no no aspecto do teu trabalho, da tua família ou de você mesmo, assim, que você você sente na obrigação de ter que fazer tudo isso? Como é que você analisa esse culpabilidade? Qual que é o aspecto que é mais intenso? Trabalho, família ou ou você mesmo?
A culpa? É, olha, o trabalho, não, porque o trabalho eu consigo cumprir as minhas obrigações, né, a faculdade também, né, porque, eh, como tem prazos, eu eu eu me considero uma pessoa responsável, eh, eu cumpro, agora, hã, eu mesma, né
Ok. Ok. Sim.
por exemplo, eu deveria parar aos sábados, de 15 em 15 dias, eu fazia minha unha e agora eu fico com essa neura: "Não, se eu for fazer a unha, hã, eu vou perder 40 minutos". A o lugar que eu gosto fica 40 minutos da minha casa.
Ok. Uhum.
Eh, eu vou perder 40 para ir, 40 pra voltar e mais 1 horinha lá. É muito tempo!
Bom, então, eh eh, vamos por partes, então. Eh, é normal, né, que, eh, você se sinta culpado culpado porque vo dá pra ver que você é uma pessoa responsável por todos os aspectos da tua vida profissional, familiar, não é. Eh, essa culpa, ela não deveria ser considerada uma falha. Não sei se você considera que você tá falhando em algum aspecto. Bom, você falou que tá, né, porque você é, considera.
Considero. Eu acho que é muitas vezes eu acho que, ah, eu deveria fazer mais, sabe. Eu me cobro demais, né.
Exatamente. E Tá errado e não tá errado ao mesmo tempo, né. Eh, se você se cobra é porque você sabe que você não tá delegando muito tempo para o pra tua vida social com a tua família, que é a melhor melhor melhor aspecto da vida de uma pessoa, quando você tem marido, esposa, filhos, é passar o tempo com eles, não é. Então, eh, você já conversou com o teu marido a respeito disso? Que tipo de comunicação que vocês têm com rela eh, ele é intransigente ou ou ele já tentou entender o teu lado? Porque ele também poderia não sei se ele poderia te ajudar mais, no caso, assim, pra você
Não, ele ele nã eh, ele, realmente ele ele sai cedo e volta 19:00, sete e pouco, né. O que ele pode fazer, ele já faz, ele passa no mercado, já faz as compras. Eh, por exemplo, quando eu pe te sim, sim, sim. Ele fica bravo comigo, né, ele fala: "Meu Deus, para um pouco! Eh eh, vive o hoje, né, você tá sempre no amanhã. Você tá sempre pensando, né, do nos É sábado, você já tá falando de terça-feira", e né.
Aham. Ok. Então, você tem um marido que te apoia, né. Então, você também Então, é é algo Sim. É, eu já tô eh, eu tô entendendo mais ou menos, assim, realmente. Você é a planejadora, né, a pessoa planejadora, aquela que planeja E não tem nada errado com isso, evidente, o problema é que, como tudo na vida, ah, a gente tem as aspectos positivos que, se a gente exagera, isso começa a ficar negativo, no caso E você tem essa consciência, né, você já, tipo, você já mencionou que: "Ah, eu não deveria ser assim tão intensa, tão" Que bom que você tem essa consciência, né. O que que você poderia fazer? Vamos lá, eh, você poderia começar com
Exato.
Pausas curtas, porque no no durante a semana você está ocupada, né. Você sente mais culpada por conta do fim de semana, que você acha que você deveria tentar relaxar um pouco, né?
É, na verdade, assim, como eu como eu eu no final de semana, eu não tenho trabalho e eu também não estudo no final de semana, porque eu eu adianto tudo na semana e, tipo, me sobra tempo <chuckles>
Hã. Correto.
O "sobra tempo", eu deveria ficar feliz.
É, exatamente e co que se que que eu que que eu poderia sugerir? Eh eh, se programa para ser feliz. Esse fim de semana, você não programa o que você tem que fazer, eh, na sua casa, na na obrigação do seu trabalho, do seu estudo? Então se programa também, se programa: "Olha, eu eu vou passar esse sábado a gente vai, sei lá, para o parque, a gente vai levar as crianças para brincar no parquinho e eu não vou pensar em mais nada, a não ser curtir com a minha família".
Uhum. Uhum.
Uma prégrama programação mental.
É, uma programação mental, exatamente.
É, o mundo não vai acabar se eu sei lá quanto tempo com a criança, 3 horas para brincar no parque, 2 horas descanso, né?
Num Uhum.
Então, essas 2 horas, eu não vou pensar em mais nada, a não ser esses 2 horas que eu vou dar atenção para minhas minhas crianças ou vocês vão para um restaurante, eu só vou eu vou curtir, né, esse tempo e, aí, co você vai se programando, no começo com 1 hora, 2 horas e você vai aumentando, né, até que você vai conseguir chegar: "Hoje, sábado, eu não vou pensar em mais nada, a não ser relaxar, curtir minha família, <clicks tongue> ver um filme", eh eh, vocês vocês podiam cozinhar junto, você e o seu marido, num é uma atividade, assim, que une o útil ao agradá eh, ah, perfeito, perfeito, você une o útil ao agradável e aí, não é aquela coisa: "Ai, eu tenho que cozinhar e tem que lavar as a louça", não, porque vai vai ser uma atividade que vai envolver a família inteira. Que idade que os teus filhos têm?
Uhum. A gente adora, é verdade, a gente gosta muito. Meu filho tem 16, ele já mas ele é super companheiro.
Ah, perfeito eu pensei que eram menores a tua voz você parece jovem, né. Perfeito. Então, eh, coloca o filho para ajudar também, um trabalho em equipe, todo mundo cozinhando, um um pica cebola, o outro faz isso, o outro faz aquilo, vocês eh, depois que esti estiver tudo pronto, vocês, eh, a aproveitam a comida, né, se divertem, papo descontraído, os 3 juntos, eh, limpam tudo que que foi sujo, né, no momento que é é um exemplo, né, refeição, pode ser qualquer outra coisa que vocês gostam de fazer ou eh, ir para o cinema os 3, ver um filme, mas é importante que você se programe, né. Tipo, o mundo não vai acabar se você tirar 1 dia, um sábado ou um domingo.
Não, ele ele já é um adolescente. Mas ele é super companheiro. Uhum. Uhum. É. É. Você falou uma coisa interessante que n eh, na verdade, assim, eh, não é fácil fazer, mas é o que eu tenho que fazer. E eu concordo com <clicks tongue> o que você falou da programa da reprogramação da mente, sabe, porque, eh, nada mais justo do que eu descansar de uma semana tão intensa, né. Então é só eu reprogramar a minha mente mesmo, porque essa culpa vem ah, eu acho que, assim, involuntariamente, mas de sem sem motivo, porque está tudo sob controle, né.
É, começa é. Correto. E exatamente. Exatamente. Aham. É é no na medida do possível, né, é lógico t existem imprevistos que vão você vai você vai criar esses planos para conseguir esses objetivos no fim de semana.
Claro.
Vão acontecer imprevistos, né, então eh, não não tem uma atitude extremista, assim, é um pensamento extremista: "Ah, que droga aconteceu isso e sempre vai acontecer alguma coisa", não, o imprevisto é imprevisto, vocês, com a ajuda da tua família, vocês vão resolver esse imprevisto para poder continuar nesse plano, né, de ter o teu tempo livre e com relação a tua unha, ao teu autocuidado, é muito importante que você, também eh, porque é a imagem, por exemplo, o eh, você você tem um trabalho semipresencial, eh, a tua imagem conta muito na vida profissional, então você não pode descuidar, principalmente a mulher que a a gente vê ainda num numa sociedade que exige mais da mulher do ponto de vista entendeu, é tipo, e é é isso assim.
Uhum. Claro, é, claro. Uhum. É. Sim. É, não, mas você está coberto de razão, eh, eu vou fazer tudo isso mesmo. Olha, eu queria muito te agradecer, foi ótimo você ter me ouvido, você me ajudou demais, obrigada, viu.
Então Ai, que bom que eu pude ajudar e vamos lá, vai fundo que você consegue. <chuckles>